Как ты вообще решаешь минимализм или яркое у самовыражение в стиле?
Слушай, я считаю, что минимализм- это тоже самовыражение в стиле, поэтому я тут не вижу особого противоречия. Вот. Я думаю, что можно самовыражаться через мин минимализм.
И как ты чаще всего выражаешься, ну, самовыражаешься через минимализм, или ты любишь вот, как будто ну, ярко выглядеть, как будто ну как звезда какая-то там а, которая оделась, да, на какой-то свой концерт? Как ты любишь выглядеть ли это зависит от куда ты выходишь, и с кем ты будешь встречаться в тот день? Или ни с кем. <chuckles>
Э. <chuckles> Слушай, я во в вообще, наверно, я я люблю минимализм как стиль, и знаешь, даже вот глядя на других людей, э, я считаю, что вот красивый такой минимализм, когда что-то очень простое, да, какое-то вот там, не знаю, платье или костюм вот вроде бы там ничего яркого, но вот, а так вот классно сидит, вот цвет подходит. Это вот выглядит ярче, чем какое-то, не знаю, крикливое платье временами, там вот с куча цветов, что-то непонятное.
Кстати да, вкуса нет да, и потом, как будто акцента, на что должен быть акцент, его нету, как будто всё в одном и тогда, а какой смысл в этом платье, да, а на что смотреть? Оно такое яркое, что тут, ну просто гла глаза щипет, да? <chuckles>
<chuckles> Да, но и з видно, н иногда даже вот там я люблю посмотреть всякие там люди на красных дорожках вот насколько вообще вот й какое-то яркое платье, но это необязательно что это вообще красиво смотрится, и не всегда подчеркивает какие-то достоинства фигуры. Но иногда это просто, э, ну, действительно, знаешь, там чтобы, не знаю, тебя сфотографировали и написали там в газете: "Ой, посмотрите". Ну у меня как бы такой цели нет, чтоб про меня писали в газете, <chuckles> поэтому.
Мгм. Почему же, пусть напишут, если что-то хорошее. <chuckles>
<chuckles> Ну, слушай, <chuckles> я бы не хотела ни в каком кон контексте попадать в газете, э, в газеты. Вот чего-чего, а как бы такой вот потребности быть на виду у меня, наверно, никогда не было. Вот. Ну и э.
Ты не такой человек, который хочет, как будто привлекать внимание, ты больше ну, как будто в себе. Просто, мин вот, допустим, одеваешься просто, чтобы одеваться да, ты не хочешь, как будто притянуть что-то, да?
Слушай, я не могу сказать, что мне вообще там, допустим, я не хочу, чтоб на меня вообще смотрели, да. То есть я не хочу сливаться со стенкой, но и такое вот ты знаешь, быть в центре внимания, чтобы там все смотрели: "Ах, посмотрите"- это мне тоже как бы неинтересно. Я, м, <clicks tongue> для меня, наверно, важно я хочу чувствовать себя комфортно, и я хочу ощущать себя вот как-то нормально. Ну там красиво, привлекательно или чтобы вот стиль был мне удобен, чтобы я вот в своей коже себя в нем ощущала. И, м и это как бы такие слишком яркие какие-то вот вычурные вещи в них я буду чувствовать себя некомфортно. Это как бы не не мой стиль. Хотя, может быть, в молодости было больше ярких таких вот вещей.
Мгм. Все-таки думаю, что со возрастом это поменялось немножко, да?
Да, м, с возрастом поменялось, и в принципе, я не знаю поменялся ли вообще мой как-то стиль или взгляд на вещи или просто я, м может быть Хотя на наверно да, стиль тоже поменялся. То, что мне в принципе нравится- это немножко другое. Э, я, наверно, лучше понимаю как-то свою внешность, что мне идет, чт что вообще чем можно подчеркнуть. Ну, либо мне это только кажется, кто знает, может быть, через 10 лет я тоже буду <chuckles> смотреть свои старые фотографии и вздыхать: как я вообще это одела?
М. Да. Вот ну ты сейчас как бы ты выбираешь, эм, больше красиво выглядеть или, допустим, ты выбирала бы комфорт?
Э наверно, комфорт на 1 месте. Я как бы буду себя неуютно
И что для тебя вот этот комфорт, и что для тебя допустим, некомфортная и комфортная одежда?
Слушай, я люблю всё мягкое. Меня просто тянет вот к таким немножко бесформенным оверсайз, э, кофтам или таким туникам, платьям. Я люблю, чтоб можно было свободно сидеть, то есть никаких там вот мини-юбок или каких-то вот обтягивающих таких платьев. И мне нравится т когда вот ткань такая летящая, когда всё мягкое, какие-то широкие брюки может быть, или длинные юбки, вот что-то такое, эм.
Эм, мгм. Получается тебе нравится, м, ну нравится мягкая одежда, которая, как будто ну, не та, которая колючая, да, <chuckles> а, как ёжик. И не <chuckles> вот какая одежда, допустим, тебе не особо нравится, которая вот ну, там может слишком обтягиваюш? Если может ты там какой-нибудь человек, который очень сильно потеет и тебе не нравится, когда вот тебе обтягивают подмышки? А может еще вот что-то вот что-то такое вот личное, что тебе вот не нравится вот вообще?
<chuckles> Ну всё, что слишком если оно какое-то колючее или жесткое, м, то есть я н вот не люблю шерсть, например, м, она для меня слишком колючая, хотя вот на э, по качеству, и на взгляд очень люблю шерстяные вещи, но у меня вот не знаю у меня достаточно чувствительная кожа, м, от я избегаю. Э, или там просто какая-то вот ткань синтетика, вот это тоже не переношу, м, желательно
Думаешь: почему вот эти люди, они какие-то маньяки или какие-то, не знаю, <chuckles> любят себя, как будто <chuckles> не знаю помучить вот с этими колючими как думаешь, почему другие люди могут это носить, а как это, в принципе, как они могут это носить вот эти колючие вещи? <chuckles> Они привыкают или ну, странно нет? <chuckles> Hу это постоянно кто-то колется. <chuckles>
Мгм. <chuckles> Да, я даже не понимаю. Ну, слушай, ну у всех наверно да, ну, наверно у всех как бы разный порог вообще чувствительности. Ну, и знаешь, я помню, что в молодости для меня это было менее важно. Кстати, тогда у меня было достаточно много таких обтягивающих вещей. Если вот я видела кофточку, которая казалась мне безумно красивой, то я могла в ней ходить даже если там что-то чесалось, кололось и она в принципе была н достаточно неудобная. Сейчас я ни за что такое на себя не одену. Если мне где-то, что-то некомфортно, то эта вещь сразу улетает, э, как бы куда-нибудь <chuckles> в помойку.
Да-да-да. Ф пра правильно, ту <chuckles> туда эту вещь! <chuckles> Правильно надо надо комфорт, кстати, да, это это важно и на самом деле вот, э, ну, может, моментами вот, э, если ты наденешь этот шерстяное изделие на какую-то уже наденуто на тебя изделие, которое не колется, может тогда это как будто защита, нет? <chuckles>
<chuckles> Ну да, можно, там есть как бы, и иногда вот шерсть- это то, что я могу попытаться хотя бы, потому что она мне в принципе нравится, да, это вот натуральный материал, очень теплая, вот на зиму я бы хо я б мне вот очень нравятся такие, м, вязаные кофты. Что мне вот обидно, что я не могу шерсть носить, но вот, а всё остальное, всякую там вот эту синтетику колючую, ух, это я мам ух я прямо в магазине, знаешь, могу провести рукой вот по какой-то вещи, и я сразу чувствую, что: нет, нет, нет.
Нет нет нет! Надо са у уберите это c магазина, не могу смо Уберите! У вас никто это покупать не будет! <chuckles> Туда и пришел инспекция, пришла да. <chuckles> А вот есть какие-то примеры вот одежды, которые вот ты в магазине вот увидела, так посмотрела, так странно. Есть люди, которые, по например, носят, а ты не понимаешь, как они это носят? <chuckles>
<laughs> Да, я да. Да. По <laughs> по крайней мере, не я. М-да. Ой, да много таких! Всякие, знаешь, какие-то вот жесткие вещи, всё, что вот такое в обтяжку иногда это просто какие-то слишком, м, яркие цвета. Я вот н последнее время тоже не очень люблю.
Это тоже некомфортность, да? Как с какой-то стороны, допустим, психологическая некомфортность?
Да, слушай, я знаешь, у меня глаз э, не знаю, даже как-то вот глаза и голова болит от ярких цветов. Я вот ни как бы в и в интерьере тоже стараюсь избегать в последнее время. Меня вот тянет к таким, к спокойным, э, к таким к к к бежевым, пастельным да. Вот такое всё.
Пастельным тонам, наверно, да? Мгм. Ну ты, наверное, знаешь почему? Вот если так посмотреть вот вокруг себя, ты вот смотришь, да, и, как будто, ну нет таких вот очень-очень ярких моментов. Всё-таки даже если вот эти цвета есть, они, как будто такие, ну, не какие-то яркие, которые вот, ну вот, насколько тебе вот этот, как, э, как будто глаз, да, даже кривится из-за этого. И поэтому, конечно, такие вот яркие яркие моменты очень нам, ну, сложно привыкать.
М. <chuckles> Ну, как-то да. Ну и в целом, знаешь, мне просто не идут яркие цвета. Может быть тоже связано, что все-таки с н ну там они бледнят, не так подчеркивают цвет кожи. Мне как бы идет такое всё вот серенькое, нейтральное, вот и я вот в это прямо вот з з закутываюсь, меня, э, п у меня целый гардероб таких вот, знаешь, бежево-серых, коричневых тонов. Э, м, я вот это очень люблю. Но хотя иногда я люблю и всякие яркие детали тоже, но буквально вот что-то 1. У меня такие периоды, вот на что меня тянет.
Ин и всё яркое, да? Вот что-то но не всё яркое мгм, ну, это правильно. Был когда-то нибудь у тебя момент, когда ты как-то оделась, вышла на улицу и поняла, что: что я одела и, допустим, там возврата обратно нет, допустим, ты уже куда-то дошла, и ты понимаешь, что ты неправильно оделась, либо некомфортно. Была у тебя какая-то нибудь такая ситуация?
М. <chuckles> <chuckles> Ой, ну, может быть, то, что как-то несильно нарядно одевалась, да, на какую-нибудь там встречу, э, там с коллегами, на вот допустим, мы договорились куда-то в ресторан, ну я там мне просто лень наряжаться, я как бы не очень д там в что-то такое теплое, ну всё равно что зима, думаю: "Чё я буду там в каком-то платье, одену тепленькую кофточку". И вот прихожу- а там все такие в платьях, знаешь, э, бэ ну блин, <laughs> там чувствую себя белой вороной.
Такой такой: "A а а вы а вы а я думала, мы тут будем там кунг-фу учить, а вы тут в платьях, вы вы тут невесту ждете, да? Вы вы чем тут занимаетесь, да?" Ну, было такое, да, в принципе у тебя, что ну вот ты оделась как-то ну ну не со зла, не с да. Ну как бы ты, а ты как-то вот недопонимание пришло, или ты как бы знала, что такое может случиться, но ты так не хотела там ярко одеваться, тебе не подходит, тебе там такие-то там платья, не платья, ты хочешь просто комфортно, а, стильно может, но комфортно одеться, да вот, просто обычно, но комфортно. А или какое-то, м, недопонимание получилось, почему вот ты, как будто пришла, как будто вот не знала, что там будет платье или <chuckles> что там произошло?
<laughs> Да-да-да. Ну слишком просто, да. Бу буднично. Ой, ну ну там же не дресс-код какой-то, это просто был ресторан, просто знаешь так п так сложилось. У всех на самом деле людей тоже немножко разные предпочтения и привычки, да. Кто как одевается вот допустим в ресторан. Я, например, никогда не наряжаюсь. Для меня я это не считаю каким-то таким вот прям выходом, что я обычно, если хожу в ресторан, то это куда-то с мужем, и там весь фокус на то, что мы будем есть, да. То есть я, ну, н н одеваюсь нормально, прилично, там я не пойду в каких-нибудь в трениках или в пижамке. <chuckles> Но какое-то вечернее платье, я я буду в нем себя глупо чувствовать просто, мне как бы х
Ну не вызывающе, да? Не вызы ну вот вот ты не хочешь, наверно, за себя вот, ну, там может, кому-то хочется, может, какое-то внимание там, может, они какое-то ищет вторую половинку, может, какое-то внимание на тебе там, может и не хочется даже да, если б даже у тебя там и было, и не было бы второй половинки. Бывает люди, что они просто ну не любят на наряжаться как-то, ну им не про наряжение, как бы не про, а, то, как ты выглядишь, а про то, как ой ты внутри, как ты общаешься да, как ты себя ведешь.
Ну д ну да, не знаю. Ну да, да. Ну кстати, да, потому что если вот там, э, в молодые годы, да, если я куда-то шла, да, мне надо было вот нарядиться. Мне нравилось там если гдо кто-то на меня смотрит там, врне внимание привлекать. А сейчас ну, я хожу по покушать как бы, а муж считает, что я красивая в любом виде как бы, мне и не надо сидеть в каком-то неудобном платье, ему и так понравится. <chuckles>
И красиво <chuckles> с его стороны, что он так, э, выражается, оч очень круто. <sniffs> А, вот ну ты думаешь, что все-таки твой вот этот, э, стиль поменялся? Ты раньше была такой больш более, э, самовыражающаяся вот ты как-то очень так, э, может, не то чтобы очень ярко одевалась, но больше любила, как будто внимание. Сейчас все-таки так, ну, по делам, да, поесть там, что-то купить, какая разница, кто там, что смотрит, да? <chuckles>
Ну да. <chuckles> Ну, слушай, это, наверно, просто какие-то вот приоритеты в жизни поменялись, да, что я хочу вот, э, там показать, что для меня важно, что сейчас скорее, если я действительно куда-то наряжаюсь, да, и вот больше трачу времени на то, чтоб вот на внешний вид, это может быть какая-то важная встреча, да. Вот по работе, если я знаю, что там будут, допустим, выступать со сцены, или там встречать кучу людей, э, да, там то я могу погладить блузочку, там какой-нибудь костюмчик одеть. Там, э, ну, больше времени потрачу там, чтобы н накраситься нормально, м, уложиться. То есть тут как бы мне важно создать какой-то образ, чтобы я чувствовала себя комфортно, уверенно и вот т наверно, такой неяркий вот самовыражение, м, в том плане, что хочется показать то, что для меня важно. Сейчас-то это, наверно, больше какой-то профессионализм или просто вот такая строгость, что вот я там, м, по работе выгляжу как полагается и элегантно, красиво или что там, что-то в этом роде, а не просто вот э: "Посмотрите какая яркая, классная или"
<chuckles> Да-да-да. А смотри, а вот у тебя вот в окружении твои друзья, да вот, не было такого, что вот они, допустим, не поменялись, либо наоборот поменялись вот, они были допустим там раньше серые мышки, а потом взяли и там так красиво начали одеваться, либо наоборот? Либо вот так, как ты, либо наоборот они вот ярко одевались д и щ с сейчас еще больше, как будто внимания притягивают. Есть ли у тебя такие друзь друзья, которые тебе противоречат <chuckles> в одежде?
<chuckles> <chuckles> Не, слушaй. У меня, наверно, как-то в окружении все одеваются достаточно так вот, эм, минималистично, да. Э ну, здесь в принципе, в этой стране, как бы где я живу, здесь н редко встретишь вот такие вот яркие наряды. Это может быть какие-то вот знаменитости, или люди, которые вот по роду деятельности там вот ходят по красным дорожкам. Они от там могут наряжаться. А вот в моем окружении люди- это в основном комфорт, даже если это что-то дорогое, то это такое неброское. М м ну, в общем, без всяких вот таких вычурных вещей. Поэтому, может быть, я тоже как-то вот э э, мой стиль изменился з в как бы из-за того, что я общаюсь вот в этих кругах и как-то вот, хочешь не хочешь, перенимаешь вот эти все моменты. Мгм.
Да, как будто повлияло. Мгм, да, как будто сообщество повлияло. На самом деле, ну, как бы я не думаю, что это очень плохо. На самом деле, может, ну, наоборот, если тебе даже совпадает с твоим стилем да, с совпадает с твоим комфортом, почему бы и не одеваться, как как, ну, одевается большинство? Ну вот одеваются они свободно, и ты одеваешься свободно. Какая там кому разница, да? Как ты там одеваешься там ярко, неярко, допустим, если там у тебя цели нет какого-то там олигарха при <chuckles> привлечь да там, не особо хочешь внимания там, в глаза кидаться, да. Я думаю, да. Вот о обычно одеваться- это и комфортно, главное. Ка чтобы комфорт был, да. Мгм.
<chuckles> <chuckles> Ну комфорт я просто считаю это красивым, да, даже вот на каких-то моделях так, мне нравится вот этот вот такой элегантный и простой стиль, ну можно какие-то яркие детали. У меня вот там красные помады люблю, вот это моя такая немножко <chuckles> вкрапление чего-то яркого в такой, э, в обычный стиль.
Это круто, это акцент акцент на что-то 1, это очень круто, когда вот ярко, но н не чересчур.
Мгм. Да. Ну вот. <chuckles>
Да, поэтому спасибо тебе большое, что поделилась, было очень интересно. Интересный рассказ <chuckles> про стиль и тогда до встречи!
Да. <chuckles> Тебе спасибо. Пока-пока.